うーん。なんか、その気持ち凄くとっても良く分かります。なんかね、あの、はい、分かります。なんか、この私の領域を犯さないでって、言うんじゃないんですけど、なんか違うことされたら、なんかね。食器も違う所に置かれたりとかしたら、余計になんか、ちょっとイライラしてきますもんね。<chuckles>
あ、本当ですか？うんうん。 うん、うん、うん。 うんうんうん。 そうなんです。なんか余計に、仕事を増やされちゃうって言う風にも思っちゃうし。なんかこう、いつもあるものが、ここにない事で、こう急いで食事の支度したり、急いで準備をしてるのに、あ、これどこに行ったの、なんで、いつもここにあるのにない、みたいな風になって、なんか、それのせいで作業が、更に遅れちゃうって言う事もあるんで、そうならない為にも、こう常に、こうパパパッと時間を短く早く準備する為に、もうずっと、その状態を綺麗に保っておく為にも、なんか自分で全部やっちゃった方が早いし、結果良いって言う風に、なんか思っちゃうから、お手伝いを受け付けない事が多いんですよね。
うーん、うんうん。 うん。 うんうんうん。 分かります。 うん。 うん。 うーん、確かに。 うーん、うーん。 うーん。でも、あの、そうして、その自分一人で、その頑張ってらっしゃるんですけども、それを、その苦として思うのが、苦として思わないのとか、あと、そのメンタル部分で、その、「あ、めちゃくちゃ、もう疲れたわ」とかって言う風な思いとかって言うのはお有りなんですか？
うん、うん。 うん。 うんうんうん。